Beh, innanzitutto come hai detto tu, ehm, le idee ce ne vengono tante magari durante le giornate, ehm, ed è un po' come come i sogni, no, perché noi sogniamo tutte le notti, però ce ne ricordiamo ehm, sì, ce ne ricordiamo pochissimi. E, secondo me, le idee sono anche così, perché magari l'idea, ehm, ti può venire in mente all'improvviso, ehm, però poi se no se non te la segni da qualche parte ti sfugge. Ehm, e qui
Tantissime, esatto. Anche ad occhi aperti delle volte. Mh, mh. Mh. S In qualche modo la perdi dici tu se non riesci i intanto la prima forma di concretizzazione è quella di segnarsela da qualche parte.
Esatto, ehm Ehm, sì esatto, mettere diciamo il classico nero su bianco, ehm, è come u più o meno fare una una fotografia del progetto, dell'idea che ti viene. Quindi è lì, ce l'hai, non la perdi.
Mh, mh. E questo e ch e questa diciamo è una routine che tu utilizzi intanto per, come dire, ricordarti, come hai detto tu, di quell'idea?
Esatto, ehm, specificatamente a qualche mio progetto io scrivo, a me piace scrivere, e ho un un blog. Sì, ho un blog di viaggi.
Mh, un'ottima
Ehm, sì, e quindi quando, diciamo, ehm, vengo fulminato, ehm, da qualche idea, ehm, da fare, da scrivere, per me è importante, ehm, scriverla da qualche parte.
Fantastico. Mh. Beh poi a maggior ragione se hai un blog effettivamente rimane in senso concreto, voglio dire, uhm, rispetto a che se la scrivessi su un fogliettino di carta che poi magari va perso, in qualche modo dimentichi dove l'hai messo, insomma <chuckles> lì lì rimane per forza.
E Eh, sì, anche perché in un in un blog, ehm, in qualsiasi cosa che scrivi, che possono essere anche delle canzoni, ehm, o al o o libri, le parole pesano, cioè, ehm, tu puoi esprimere la stessa idea, o lo stesso concetto, con parole diverse. Però, se ti viene in mente una pa una frase, ehm, devi scriverla. Ehm, questa cosa
Sì. Chiaro. Devi scriverla perché que ch q quella è l'emozione reale che stai provando in quel momento e quindi ha una forza diversa, inevitabilmente.
Esatto, questa cosa l'ho sentita da da un cantautore che sai, il cantautore scrive canzoni, testi, e se viene diciamo folgorato da un da una frase che vuole mettere in un testo la deve mettere nero su bianco così com'è.
Ah. Mh. È bene che E